Galiba biraz öyle oldu. Ama belki de gitseydim de, eee, hem İngilizcem için çok yararlı olacaktı, eee, hem de belki yine evli olacaktım. Eee, şu anki aklım olsa mesela, yapmazdım bunu. Yani, ı eminim ki partnerim de yapmazdı, evet. Çünkü hani, birazcık da böyle b biraz hani, hem kendimize öz güvenli olmalıyız hem de karşımızdaki insana güvenebilmeliyiz. E güvenemiyorsak da hayatımızda olmamalı belki de. Ama tabii ki hani, daha toysun, gençsin, eee, yeni bir ilişki, yeni bir heyecan. Eee
Değmiş bence. <chuckles> Evet, ama olsun. Hı hı. Gerçekten mi? Hı hı. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Evet, ama şey de yani, eee, ilişki de çok yeniymiş. Yani, hani, bence bırakmak istememeniz de bir yerde eğer gerçekten, hani, bir aşk ve sevgi varsa burada bence normal.
Eve Evet, evet, evet biraz.
Ya, u bu ta bu tarz şeyler çok, hani, insan bir kere böyle, eee, hani, ruhuna iyi gelen kişiyi bulduğunda o kişiyi gerçekten bırakmak istemeyebilir bence. O kadar da acımasız olmayın. <chuckles>
<chuckles> <laughs> A. Evet, evet, kesinlikle ama şu an mesela bana nasıl bir artısı olabilirdi gitseydim? Yurt dışına taşındım taşındık eşimle 3 ay önce, eee, ve şu an biraz, hani, dil konusunda yani, biz Türkler şeyiz ya, böyle, hani, anlıyorum ama ko utanıyorum, konuşamıyorum. İşte dalga mı geçecekler? Evet, sürekli bir böyle anksiyetik bir hal. Eee, mesela o daha iyi olabilirdi benim için ve şu an herhangi bir iş bulma konusunda da daha rahat olabilirdim diye düşünüyorum. Ama tabii ki yani, hani, bu bunlar halledilebilecek şeyler. Sadece, hani, eee, aklıma gelen hani, böyle yapmasaydım iyi olurdu ya, dediğim şu an, şu yaşımda, eee, böyle bir anım var. Sizin var mı? <chuckles>
Bence iyi yapmışsınız. Hı hı. Evet. Yok, pratik yok çünkü. Evet, aynen. Hı hı. Hımm. Evet. Evet. Eee, öyle. Evet. Yani, açıkçası bence çok güzel bir anınız varmış. O kadar da hata sayıl ben onu çok hata olarak görmüyorum. Güzel bir şey olmuş. Ama bir kararsızlık aşamasından geçmişsiniz. Evet yani, eee, ııı, o da bir durum. Benim, eee, benim çok hatam var bence. Yani, şu anda inanın hepsi aklıma gelmiyor ama hatalarla dolu bir hayatım var, zaten, açıkçası, yani. Iıı, önemli olan, yani sürekli ders çıkardım. Evet Emm, ve yani, güzel bir yanım neyse ya, hatayı çok yapan bir insan olabilirim ama eee, güzel, güçlü yanım; o hatayı tekrarlamamak için de elimden geleni yaparım.
Hı hı. <chuckles> Evet, evet. <chuckles> <chuckles> Kesinlikle.